D'accord. Et et et et et et entre, heu heu, ce passage à l'armée et et heu, et et justement le moment où tu étais un peu seul dans l'appart, heu, heu, la la 1re étape donc, heu heu, à à lequel moment te paraît le plus propice pour te dire, là je suis devenu un adulte, là je me sens adulte? Est-ce que c'est le passage où, voilà, tu as tu as quitté la pour la 1re fois les les parents ou est-ce que c'est ce passage à l'armée qui t'a vraiment fait te dire: «Là, je suis clairement un adulte et je me sens adulte»?
Mmh mh. Ben l là pour le coup, c'est c'est difficile de de te répondre, heu, un des 2 parce que les 2 ont un peu contribué. Comme je te disais, 1er, c'était plutôt un pied dedans et un pied encore chez les parents. Et puis je suis retour je suis retourné après donc ça ça témoigne bien de ça. Le 2e pour le coup, c'était plus radical, mais au moment où je me suis engagé, je me considérais déjà comme un adulte, mais, heu, mais c'est vrai que voilà on est on est jamais vraiment, heu, on est jamais vraiment à 100 % de sa maturité hein, même aujourd'hui. Donc au final, c'est juste c'est c'est juste une épreuve de plus que que j'ai vécue, heu. Donc je sais pas si c'est ça devenir un adulte, mais en tout cas à l'âge de 18 ans, je pense que c'est le moment le plus symbolique aussi par rapport à l'âge, heu, l'âge de la majorité en France quoi.
Ouais, je comprends. Oui, oui, oui, bien sûr. Ouais. bien sûr, oui, oui, bien sûr.